Beh, uhm, assurdo, una sensazione davvero bella anche perché ci siamo capiti ancora di più dal vivo, nonostante già comunque avevamo avessimo un bel rapporto ai tempi, ci siamo capiti davvero bene, ci siamo visti quasi più volte. A ehm, è venuto nel mio paese, uhm, in cui vivo ora, quindi la Romania, uhm
Wow! Pensa te. Ah. Ma ab ah, quindi abitate lontano, cioè siete lontani quin oka
Esatto. lui in Italia e io in Romania.
Okay, okay. Wow. Tantissim che legame speciale fortissimo ci deve essere.
Assolutamente, ed abbiamo avuto delle esperienze davvero belle, significative qui, uhm, abbiamo parlato davvero tanto. Ecco, mhmm, con lui è stato in realtà zero uhm, anzi no, perché perché, uhm, uhm, in realtà con lui, ecco, il bello del nostro rapporto er era che
Dimmi. Sì?
uhm, avevamo un modo, un'ironia davvero di ridere su delle "cavolate" tra virgolette, <chuckles> così intenso che, appunto, pe creava una perfezione quasi di questa dualità da prof tra profondità e ironia.
Wow! Che bello. Non è eh, e beh, non è comune. Sì, ma ma perdonami, domanda lampo, hai c'hai mai litigato con lui anche?
Certo! Per sciocchezze. <chuckles> Ad esempio assolutamente sì, ma è normale alla fine anche perché ero piccolo ai tempi. Ehm, è successo, però diciamo che abbiamo risolto abbastanza facilmente, ognuno è complicato a modo suo, ed è normale capirsi e e risolvere.
Ah, okay. Certo, cert Facilmente. Sì. Assolutamente. Anzi cioè, quest questa specie di, uhm, battibecchi fanno parte di una relazione, quindi immagino che sia stato anche un'ulteriore prova che va a confermare il vostro legame. Beh, ehm, che dire, è stato un vero piacere parlare con te. Hai raccontato di una storia estremamente interessante, estremamente rara in questi giorni, quindi ti devo ringraziare nuovamente, e spero di risentirti presto.
Ti ringrazio di cuore, e grazie soprattutto di avermi ascoltato. Mh.

Era fatta in una maniera, ecco, mhmm, un po' mistica, un po' un equilibrio tra natura, atmosfera spaziale
Eh, okay, ho capi forse un stile un po' sciamanico, primitivo, che magari c'è anche eh, eh, sì, sì, esa <exhales> bello, curioso.
Quasi psichedelico, ecco. Esatto, infatti ora che mi ricordo, la stanza si chiamava psychedelic room, la stanza psichedelica <chuckles>
Beh, un nome è tutto un programma, insomma. <chuckles>
Esatto, bravo. <chuckles> Ehm, di base, entravamo in questa stanza abbiamo iniziato in maniera naturale a vederci, a sentirci. Mi ha raccontato un po' della sua vita, dei suoi sbagli e dei suoi successi.
Mh, mh-mh.
Ehm, di base, è stata la prima persona con cui ho iniziato a mhmm parlare di cose
Personali, magari, la tua vita.
Uhm, sì, ma anche di riflessioni, in realtà, riguardo l'universo, la filosofia, la psicologia umana. Sono cose, che ai tempi non avevo esatto, esatto.
Mh! Ah, discorsi profondi, insomm eh.
Non avevo mai parlato con nessuno a quell'età, di questo tipo di cose e sentivo il bisogno davvero, uhm, personale di parlarne con qualcuno, perché, appunto
Ma e esattamente, perdonami, non credo di aver capito, ma cos'è che ti ha dato l' input di dire: "Okay, lui è la persona giusta per parlare di queste cose"?
Il fatto che lui mi ascoltava, per davvero, aveva una capacità di ascolto attivo, questa persona, incredibile e ancora lo è.
Ah, okay.
Ehm, diciamo, che ascoltava un po' i miei problemi adolescenziali, la mia solitudine adolescenziale, in un modo che, ripeto, nessuno fino ad allora, uhm, lo f
Eh, eh, è particolare. Okay, okay, quindi, poi com'è andata? Quando hai preso un po' di confidenza con lui e hai capito che è la persona giusta, cosa è successo?
Esatto, esatto.